คือตอนนี้เนี่ยนะครับ ผมทำยูทูบอยู่นะครับ ผมก็ลงคลิปไปเรื่อย ๆ แล้วก็ทำโปรแกรมลงไปเรื่อย ๆ ทีนี้เนี่ยมันจะมีคำวิจารณ์นะครับ บางคอมเมนต์เนี่ย เขาอาจจะ นะครับ แสดงความคิดเห็นแรงมาก ๆ หรือว่าเป็นในทางลบมาก ๆ เลยอะครับ คือตอนนี้เนี่ย ผมอ่านไปแล้วรู้สึก รู้ รู้สึกเสียใจ แล้วก็
อา ครับ อืม ครับ
โกรธนิดหนึ่งอะครับ คือผมอะก็ทำเต็มที่แล้ว แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับ ได้แบบว่า ได้ใช้โปรแกรมดี ๆ ไม่ ไม่ ไม่อยากให้เด็กโดนหลอก อะไรพวกนี้อะครับ แต่เหมือนกับว่า เขาก็ยังพิมพ์คอมเมนต์เสีย ๆ หาย ๆ ให้กับผมอยู่ ทีนี้เนี่ยผมควรทำยังไงดีอะครับ? อ่า
อ๋อ เข้า เข้าใจเลยครับ อืม ก็ ก็สำหรับในเรื่องนี้ก็เข้าใจดีเลยนะครับว่า เอ่อ บางทีอะเราทำ สื่อให้ความรู้เนาะ ลงไปบนยูทูบ ก็หวังที่แบบจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้ไป แล้วก็ทำให้ไปใช้ต่อยอดได้ อย่างงี้เนาะ แต่สิ่งที่เราพบเนี่ยกลับเป็นคำวิจารณ์ในแง่ลบ อย่างงี้ ใช่ไหมครับ ก็อยากจะถามนิดหนึ่งว่า เออ ในบรรดาคำวิจารณ์เนี่ย มันมีคำวิจารณ์ดี ๆ อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ?
อืม อืม ครับผม อา ครับผม ใช่ครับ อืม ก็คือมีดีนะครับ ก็เขาจะบอกประมาณว่า "เก่งจังเลยครับ ทำโปรแกรมมาฟรี ขอบคุณมากเลยครับ" อะไรประมาณนี้อะครับ เขาจะให้กำลังใจผม ส่วนที่คอมเมนต์แย่ ๆ เขาก็จะพิมพ์มาประมาณว่า "โอ้ ทำ Windows พังซ่อมให้หน่อย" "ช่วยให้หน่อย" "แก้ปัญหาจอฟ้าให้หน่อย" อะไร ประมาณนี้อะครับ
อืม ครับ ครับ ก็ อ๋อ ครับ อ๋อ ก็ ก็แนะนำอย่างนี้แล้วกัน ไหน ๆ ก็มีทั้ง 2 แบบเนาะ ก็ให้เราเนี่ยครับพยายามรับเอาเฉพาะสิ่งที่มันเป็นบวก หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเราก็ได้ ส่วนสิ่งที่มันเป็นลบเนี่ยหรือแบบเป็นคำวิจารณ์ที่มันแย่ ๆ แล้วแถมมันยังไม่ ไม่ได้ตรงกับเรื่องที่คุณทำด้วยเนี่ย อันนี้ก็แนะนำให้มองผ่านมันไปเลยก็ได้อะครับ เราไม่จำเป็นต้องไปโต้ตอบนะครับ ส่วนคำวิจารณ์ดี ๆ เนี่ยก็แนะนำว่าให้ ให้พยายามไปคุยกับเขาเพิ่มเติมก็ได้ว่าแบบ เออ ขอบคุณครับ หรืออะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่ว่า ยังไงอะ ให้เขาแสดงให้เห็นนะว่าเราเนี่ย ก็ ก็โต้ตอบ ก็ขอบคุณเขาด้วยเนาะ สำหรับกำลังใจ อะไรอย่างเงี้ย คือการที่เราอะสนใจเฉพาะอย่างเงี้ย มันจะช่วย ช่วยรักษาจิตใจของเราได้อะ ให้มันเป็นบวกอยู่ ส่วนคำลบ ๆ ก็ให้เรามองผ่านไปเลยก็ได้ เพราะเรารู้อยู่แล้วเนาะ ว่าไอ้คำ พวกเนี้ย มันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเลยไม่พอ มันยังไม่ตรงประเด็นอีกด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็อาจจะ อย่าง อย่างที่ว่ามาอะ คือสังคมเราอะ ก็จะมีทั้งแบบคนที่ดีกับคนที่ไม่ดีเนาะ ก็ให้เราอาจจะเลือกรับฟังเฉพาะสิ่งที่ดี ๆ ไปเลยก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าในบรรดาคำวิจารณ์พวกนี้ บางทีมันก็อาจจะมีคำวิจารณ์แย่ ๆ ก็จริง แต่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราให้เราสามารถไปปรับใช้ได้ อย่างเช่น บางทีเนี่ยเขาอาจจะมีคำติติงมา อย่างงี้เนาะ แล้วพอเห็นว่ามันเยอะเนี่ย เราอาจจะต้องลอง ปรับสักนิดหนึ่งก็ได้อะครับ ในพวกแบบคำติติงเนี่ย ติเพื่อก่ออะครับ มันก็คือประมาณนี้เนาะ อันเนี้ยเราอาจจะลอง รับฟังเขาดูแล้วค่อย ๆ ลองปรับดูก็ได้ครับ คือไม่จำเป็นต้องเมินไปทั้งหมดเลย แต่หลัก ๆ แล้วอะ ถ้าคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับเราอะก็ไม่ต้องยุ่งเลยจะดีกว่านะครับ
อา อา ใช่ครับ อืม อืม ครับผม อ๋อ อืม ครับ อืม ครับ อืม อา ครับผม ครับผม อา อืม อา ครับผม ก็เป็นคำแนะนำที่ดีอะครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ย คือบางทีเนี่ยคนดูของผมนะครับเป็นกลุ่มเยาวชน หรือว่าเด็กอะครับ บางที เขาจะพิมพ์อะไรไม่ค่อยระวังเท่าไร คือเขาอาจจะหวังดี อา แต่ว่าผมไม่อยากบล็อกใครไง แล้วผมไม่ ไม่ค่อยอยากเมินใคร บางทีเขาอาจจะมีปัญหาจริง ๆ แต่ว่าเขาใช้ เขาใช้คำพูดรุนแรงมาก เหมือนเขาคุยกันเป็นเพื่อนนะครับมากกว่าที่จะมองผมเป็นพี่ หรือ อะไรพวกนี้ คือผมควร อา
ครับ ครับ อา ครับผม อ๋อ และ ก็เข้าใจครับ อืม ครับ อ๋อ อันนี้ อันนี้ก็ ก็เข้าใจนะสำหรับปัญหานี้เนาะ คือเด็กสมัยนี้อย่างที่ว่า เวลาที่เขาพิมพ์คอมเมนต์อะไรบนโลกออนไลน์เนี่ย เขาไม่ได้รู้เลยถึงเรื่องที่แบบ เอ่อ อายุหรือว่าการวางตัว อะไรอย่างงี้เนาะ คือความเหมาะสมของเขาเนี่ยก็ยังไม่มีอยู่ จริง ๆ แล้วเราอาจจะสอนเขาก็ได้นะครับ ก็คืออย่างจะพิมพ์ไปว่า เอ่อ คือแบบการ การพูดใน Social เนี่ยก็ควรจะมีแบบมารยาทนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราก็พยายามจะช่วยเขาด้วย ก็คืออาจจะ ส เริ่มจากสอนเขาก่อนเรื่องมารยาทอย่างนี้ก็ได้อะครับ เสร็จแล้วเราค่อยพิมพ์ไปถามเขา หรือว่าช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เขาต้องการ อะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่ว่าครั้งหน้าเนี่ย เขาอาจจะเวลา รู้แล้วว่าเวลามาคุยกับเราเนี่ย ให้คุยดี ๆ ก็ได้ ให้คุยแบบ อ่า ให้คุยแบบมี มี มี เขาเรียกว่าอะไร มีมารยาทนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย คือเราถ้า ถ้าไม่อยากเมินใครก็ตามเนาะ ก็ ก็แนะนำว่าทำอย่างนี้ก็ได้ครับ ก็เริ่มจากการสอน เขาก่อนแล้วก็แนะนำในสิ่งที่เขาต้องการ อย่างเงี้ย เออ คือบางทีเราไปเมินเขาเลย อย่างเงี้ย ก็ ก็ไม่ตรงตามที่คุณต้องการอย่างนี้เหมือนกันเนาะ ก็น่าจะช่วยแบบด้วยทั้ง 2 ฝั่งได้เหมือนกันน่ะครับแบบนี้
ใช่ครับ อืม ใช่ครับ อืม อา ครับผม อืม อา ครับผม อา ครับผม อา ผมไม่ค่อยเมินเท่าไร ครับผม ทีนี้เนี่ย โอเค ผมอ่านคอมเมนต์ด้านลบมาเยอะพอสมควรนะครับ คือมันมีบวกมากกว่าเนี่ยแหละ แต่ว่าพอคอมเมนต์ลบแม้แต่คอมเมนต์เดียวเนี่ย คือมันทำให้ผมไม่อยากอ่านคอมเมนต์เลยบางที แต่ก็ไม่ใช่เมินนะ ไม่บล็อกนะ แต่บางทีแบบไม่อยากอ่านแล้วอะ คือ เสียความรู้สึกมาก ทีนี้ผมควรแก้ยังไงดีครับ? ให้ อา เออ กลับมาอ่านคอมเมนต์ร่าเริง แล้วก็ไม่กลัวคำวิจารณ์พวกเนี้ยอะครับ ถึงจะเป็นคำวิจารณ์ที่เป็นการติชม และไม่ใช่เป็นการโจมตีผมอะครับ
ครับ อ้อ ครับ ก็ดีเลยครับ อ๋อ ครับ ครับ ก็ ก็อย่างที่บอกอะครับ คือในเวลาที่เราอ่านพวกคำวิจารณ์เนี่ย จริง ๆ แล้วเริ่มจากตัวเราก่อนเลยอะครับ เราต้องปรับทัศนคติเราก่อนเลย ก็คือ ให้เราเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังจากทุก ๆ อย่างเลยอะครับ ทั้งด้านบวก แล้วก็ด้านลบ แล้วเราก็คิดไว้อะครับว่า เฮ้ย เราอะ ไม่ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น อะไรอย่างเงี้ย คือมันอยู่ที่ทัศนคติของเรา อยู่ที่กำลังใจ ของเราเลย แล้วเราต้องแบบ ต้องกล้าที่จะเผชิญกับ ทุกคำวิจารณ์เนาะ เราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้อะครับว่า เฮ้ย ไอ้คำวิจารณ์เนี่ย มันอาจจะวิจารณ์มาจากคนที่เขาแบบ เอ่อ โลกเขาอาจจะแคบกว่าเรา หรือว่าเขารู้น้อยกว่าเรา ก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีมุมมองที่มันแบบ มันไม่เหมือนเรา แล้วมันน้อยกว่าเราด้วย บางทีอะ การที่แบบ เออ เขามีความรู้น้อยกว่า ก็เลยทำให้เขาเข้าใจอะไรผิดไปได้ด้วยเหมือนกันครับ ยิ่งเรื่องพวกเทคโนโลยีเนี่ย บางคนน่ะก็อาจจะคิดนะครับว่า เฮ้ย ตัวเองอะรู้เยอะแล้ว แต่จริง ๆ แล้วในโลกของเทคโนโลยีเนาะ มันก็ต้องมีการพัฒนาไปทุก ๆ วัน ความรู้ของเขาอะมันอาจจะไม่อัปเดต มันอาจจะเก่า อะไรอย่างนี้ เลยทำให้เขาเข้าใจผิดในบางประเด็นได้เหมือนกันเนาะ ก็เลยพยายามให้เราเนี่ย รักษาแบบ ทัศนคติของตัวเอง รักษากำลังใจเอาไว้ แล้วก็อ่าน แล้วก็พิจารณา ถ้ามัน ไม่ ไม่ตรงจุด ไม่อะไรเลย เราอาจจะต้องยอมมองผ่านไปอะครับ ก็คืออย่าเอามาคิดต่อยอด อะไรอย่างเงี้ย ไม่งั้นมันจะมีแต่เรื่องลบ ๆ เนาะ มันก็จะ จะแย่ หรือไม่ก็บางทีอะ ถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าลบมากเนี่ย อาจจะหยุดอ่านคอมเมนต์ก่อนก็ได้อะครับ แล้วก็ไป ไปทำอะไรอย่างอื่น ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้ อย่างเช่นแบบ เออ ออกไปเดินเล่นหรือ อะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่ว่าจะไม่ให้เราอะมานั่งโฟกัสเรื่องเนี้ยมากจนเกินไปอะครับ ทีเนี้ย พอเราแบบ ได้ ได้ระบายความเครียด หรือแบบความเครียดมันจางลงไปแล้วเนาะ แล้วเราค่อยแบบตั้งใจกลับมาใหม่ก็ได้ กลับมาอ่าน กลับมาตอบคอมเมนต์เหมือนเดิม อะไรอย่างเงี้ย ก็คือพยายามรักษาแบบ เออ แบบ ไซเกิล แบบเนี้ยเอาไว้อะครับ มันจะได้ช่วยทั้งแบบจิตใจตัวเองเนาะ แล้วก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ได้ อะไรอย่างงี้ครับ
อืม อืม ครับผม อืม ครับผม อา ใช่ครับ ๆ อา ถูกต้องเลยครับ อืม ถูกต้องครับ อา ครับผม อืม ครับผม อา ครับผม ใช่ครับ อืม ครับผม ครับ ครับผม ได้ครับผม แต่ว่าก็มีบางทีนะครับ ก็คือผมก็มีการหยุดทำยูทูบ หยุดทำคลิปไปสักพักหนึ่ง แล้วก็ค่อยกลับมา ทีนี้นะครับ โอเค ผู้ติดตามของผมเนี่ยก็ นะครับ ส่วนมากเขาก็คอยสนับสนุนนะครับ แล้วก็ชอบผลงาน แต่ว่าทีนี้เนี่ย ก็มีบางทีนะครับ มันจะมีบางคอมเมนต์ที่มีการแซะ เอ่อ แฟนคลับของผม ก็คือ FC ของผม ซึ่ง นะครับ เป็นการแซะที่ว่า ค่อนข้างที่จะไม่ได้เกี่ยวกับผม หรืออะไรพวกนี้ แต่เป็นเกี่ยวกับแฟนคลับ ผมควรจะปกป้องแฟนคลับของผมยังไงดี? คือผมควรที่จะบล็อกเขา หรือว่าควรที่จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ว่าเป็นการพูดคุยเปิดใจกันมากกว่า ยังไงดีอะครับ?
อา ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ เอ่อ ส สำหรับปัญหาในเรื่องนี้อะ จริง ๆ แล้วก็แนะนำเลยนะครับว่า ควรที่จะพูดคุยแบบเปิดใจนั่นแหละครับ ตามที่คุณคิดเห็นมา อย่างนี้เนาะ คือในเรื่องของการพูดคุยแบบเปิดใจเนี่ย ทาง มัน มันจะ ล ทำให้ได้รับข้อดี ก็คือเรา อาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งด้วยว่า มันเกิดอะไรกับเขาขึ้น? แล้วก็พยายามให้เขาเนี่ย ได้รับรู้ถึงฝั่งเราด้วยเนาะว่า มันมีความคิดเห็นยังไง? แต่สำหรับกรณีแบบนี้อะ คือมันจะมีแบบบาง บางประเภทเนาะที่เขาจะไม่รับฟังอะไรเลยเนี่ย เขาอยากจะเข้ามาโต้ตอบ เข้ามาต่อว่าอย่างเดียวเนี่ย อันเนี้ยก็แนะนำอะครับว่า ให้เลือกบล็อกไปเลย หรือไม่ก็อาจจะเข้าข้างทาง ทางแฟนคลับผู้ติดตามของเราก็ได้ เพราะว่าแฟนคลับผู้ติดตามของเราเนี่ย คือมันสำคัญมากกว่าอะครับ เพราะเขาเป็นทั้งกำลังใจให้เราด้วยเนาะ แล้วก็เป็นแบบบางทีเขาอาจจะมีความ คิดที่ดีให้เราด้วย เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่า อันเนี้ยคือแบบว่ามัน เขาแบบเป็นประโยชน์ต่อเราอะ แล้วก็เป็นแฟนคลับที่ดี อะไรอย่างเงี้ย บางทีเราก็ต้องควรออกตัวเพื่อมาปกป้องเขาบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่า ปล่อยให้เขาโดนอีกฝั่งหนึ่งโต้ตอบอยู่ฝ่ายเดียว อย่างเงี้ย แล้วกลายเป็นแบบ เฮ้ย เขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราแทนเนาะ กลายเป็นแบบ เฮ้ย ทำไมเขาไม่ เราไม่ช่วยเขาบ้างเลย อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่เขาก็แบบให้กำลังใจเรามาตลอดเนาะ แล้วแบบอีกฝั่งหนึ่ง ทั้งที่เห็นแล้วอะว่า เขาเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกันไม่พอเนาะ ยังมาโจมตีแบบ ด้วย ด้วยความรู้สึกแบบผิด ๆ ที่แบบเห็นอยู่มุมมองตัวเองฝ่ายเดียว อะไรอย่างนี้ ตลอดอะ บางทีการบล็อกเนี่ยมันก็ไม่ ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ เพราะว่ามันจะช่วยทำให้ฟีดของเราเนี่ย ได้ ได้ ได้หน้าคอมเมนต์ของเรา อย่างเงี้ย มันก็เป็นหน้าบ้านของเรานั่นแหละครับ บางทีถ้ามันมีแบบ มี มีขยะ มีอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องแบบปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดมันบ้าง เพื่อให้หน้าบ้านของเราเนี่ยดูสะอาด ทำให้คนอื่นที่เขามาเห็นด้วยอะ ก็จะรู้สึกดีไปด้วย แต่ในทางกลับกันนะ ถ้าเราปล่อยมันไว้นาน ๆ เราไม่ยอมจัดการอะไรเลยเนี่ย พอคนอื่นเข้ามาเห็นเนี่ย เต็มที่เขาจะเริ่มติดตามเรา กลายเป็นว่า เฮ้ย ช่องนี้มันเหมือนมันมีปัญหานะเนี่ย ทำให้คนมีมาด่าเยอะ กลายเป็นว่า เฮ้ย คนเขาก็ไม่อยากติดตามเราแล้ว ก็รู้สึกว่า ช่องเรามันมีปัญหาแทน เพราะฉะนั้นนะครับ ไอ้สิ่งเนี้ยมันเหมือนกับหน้าบ้านของเราแหละ เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเข้ามาดูได้ ใช่ไหม เราก็ควรจะต้อง เออ ทำความสะอาดมันไว้ด้วย ทำให้แบบ เหมือนแบบแขกไปใครมา อย่างเงี้ย ดูแล้วว่า เออ หน้าเข้ามาดู หน้าเข้ามาเยี่ยมชม อะไรอย่างนี้ มากกว่าอะครับ ไม่งั้นปล่อยไว้ มันจะกลายเป็นแบบปัญหาเรื้อรังไปแทนเลยครับ
อืม ครับผม อืม ครับ อา ได้ครับ ถูกต้องเลย ครับผม อืม อา ครับ อืม ครับผม อา อา ครับผม ครับ อา ครับผม อา ๆ ครับ อา ครับ อา ครับผม อา อืม ครับผม อา ครับผม อืม อา อา อ เราก็ต้องทำหน้าบ้านให้สวย ๆ นะครับ คนจะได้เข้ามาชื่นชม อะไรพวกนี้ เอ่อ ผมก็มีอีกคำถามหนึ่งครับ ก็คือแบบ โอเค ผมชอบตอบคอมเมนต์นะครับเมื่อก่อน ทีนี้เนี่ยผมตอบทุกคอมเมนต์เลย แต่ว่าหลัง ๆ มาผมไม่ได้ตอบแล้ว แล้ว เพราะว่า คือเขาไม่ตอบกลับไง คือผมตอบไปเขาไม่ตอบกลับ ทีนี้เนี่ยผมควรจะทำอย่างไรดีครับ? คือควรที่จะกลับไปตอบต่อไหม หรือว่าเราควรที่จะ เอ๊ะ เลือกตอบเฉพาะแบบว่าคนที่เป็น FC อะไรพวกนี้? อา
ใช่ครับ ใช่ ใช่เลย ใช่ อา ครับ อ๋อ ครับ ก็ ก็สำหรับในเรื่องนี้ ถ้าเป็นไปได้นะ ก็แนะนำให้ตอบทุกคนนั่นแหละครับ ไม่ ไม่จำเป็นต้องเฉพาะคน เพราะว่ายังไงอะ สิ่งที่เราตอบไปอะ มันก็กลายเป็นแบบ เออ ช่องเรามันจะมีการโต้ตอบเพิ่มขึ้นด้วย ก็ทำให้ AI ของระบบเนี่ยมันคำนวณเราดีขึ้นไปด้วยนะครับ ก็เลย แนะนำว่าถ้า ถ้าเป็นไปได้เนาะ ก็ให้ตอบทั้งหมดนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเวลาจริง ๆ เนี่ย ก็ค่อยเลือกตอบก็ได้ อย่างเงี้ยครับ ก็ ก็เอาตามที่เราไหวเนาะ แต่ก็แนะนำว่าเลือกตอบไปดีกว่า แล้วเราไม่ต้องหวังก็ได้อะครับว่าเขาจะตอบกลับมา อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ ก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาไป ก็แล้วแต่ความรู้สึกของเขาเนาะ เราไปบังคับใครไม่ได้ แต่ส่วนของเราอะก็พยายามทำ ทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วก็พอ ก็ได้ครับ
อา ครับผม ใช่ จริงครับ อา โอเคครับ อืม ครับผม โอ้ สำ สำหรับวันนี้ อา
อืม ครับผม ก็ ก็เท่าที่แนะนำมาเนี่ย ก็แนะนำว่า บอกว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมาก ๆ นะครับ อาจจะลองนำไปปรับใช้ดูก็ได้ครับ
โอ๊ย ขอบ ขอบคุณมากครับสำหรับคำปรึกษา ผม ยินดีมากเลยครับ สำหรับคำตอบ ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ
ครับผม ครับ ยินดีครับ
ครับผม สวัสดี